Nah Kak aku mau bahas soal nilai hidup nih, di mana kan sebenarnya tiap orang itu kan pasti punya nilai hidup yang dipegang masing-masing ya, tapi, eee, kadang kan kalau perbedaan orang pasti ada perbedaan nilai hidup juga. Apalagi kalau udah bicara soal orang dengan usia yang berbeda nih mungkin, yang orang tua dengan kalangan yang masih muda ini kan pasti punya pegangan nilai yang berbeda, karena mereka semua nih hidup dari zaman yang berbeda juga. Nah kalau menurut Kakak sendiri itu sebenarnya gimana sih cara menyeimbangkan nilai lama yang dipegang oleh orang orang tua itu dan dengan nilai baru gitu ya mungkin bisa dibilang gaya hidup yang kekinian gitu.
Mhm. Betul. Betul. Iya. Betul jadi, eee, gini ya sebetulnya nilai itu adalah value yang, eee, ada seseb eee, beberapa value yang memang, tidak tergantung dari konsep lama atau gaya hidup kekinian contohnya gini, eee, kejujuran, sopan santun terus kayak jaga batas pergaulan terus juga ibadah gitu ya ini kan sebetulnya, nilai-nilai yang, eee, memang, eee, seharusnya ada baik itu di, eee, zamannya orang tua, eee, ataupun, eee, generasi yang sekarang ini gitu loh, karena iya betul karena itu adalah, eee, prinsip hidup gitu loh yang harus memang semua orang itu punya gitu sih karena, kita boleh, eee, hidup modern boleh gitu loh tapi, prinsip-prinsip yang tadi, eee, disebutkan itu harus tetap ada dan harus tetap kita pegang secara kokoh gitu sih Kak.
Mhm, kejujuran. Mmm. Mhm, masih relevan gitu ya Kak ya. Mhm. Oke tap tapi itu menarik banget sih. Berarti kan sebenarnya walaupun ada perbedaan ya mungkin secara gaya hidup orang, eee, yang lama dan orang yang anak-anak muda gitu, tapi tetap ada satu mungkin bisa dibilang kesamaan ya garis tengah di mana, sebenarnya ada nilai-nilai yang tetap penting juga loh untuk, eee, mungkin sebagai manusia untuk saling, mungkin misalnya kayak tadi ya kejujuran, saling menghargai, saling menghormati. Nah tapi kalau menurut Kakak sendiri sebenarnya kejadian, eee, yang ada nih ya di realitas sekarang itu seperti apa sih? Apakah orang itu cenderung, eee, ada, pertentangan di antara nilai, dua nilai ini? Atau gimana nih yang Kakak lihat?
Betul. Iya. Iya. Mhm. Mhm. Eee, sebetulnya gini ya, eee, kalau kita lihat nilai dari yang ada sekarang ini, ada beberapa hal-hal yang, mungkin, eee, tidak sesuai dengan, eee, nilai-nilai, eee, apa ya yang lama ya bukan berarti nilai, eee, kalau nilai prinsip, value itu kan memang seperti yang tadi dibahas ya memang itu harus tetap ada jadi boleh modern, tapi, eee, apa ya sopan santun tuh misalnya tetap ada gitu ya contohnya kayak gitu, nah, kayaknya contohnya sekarang misalnya kayak gini lah, kalau zaman dulu itu mungkin kalau di televisi gitu ya di televisi itu kan, eee, par apa namanya orang-orang kalau, eee, dia ingin tampil itu pakaiannya selalu sopan gitu kan, gitu, menjaga etika dan adab ketimuran gitu loh nah, kalau kita lihat sekarang ini, mmm, entah karena pengaruh dari, eee, apa namanya negara lain gitu ya atau memang, ikut dari media sosial dan pengaruh dari internet, sehingga, eee, banyak sekali gitu loh pakaian-pakaian yang vulgar gitu dan. Itu menjadi hal yang biasa gitu loh buat orang-orang saat ini gitu sih contohnya seperti itu.
Mhm. Iya. Mhm. Mmm, bener. Mmm? Oh iya. Mmm, oke. Nah itu, oh, contoh yang menarik sih Kak, berarti kan dari segi berpakaian ya mungkin aku mau sedikit gali lebih dalam lagi soal itu, eee, tadi kan Kakak bilang kalau, eee, mungkin kalau dulu di televisi itu, eee, pakaiannya cenderung lebih sopan dan kalau mungkin sekarang karena pengaruh globalisasi juga ya di mana kan trend baju pakaian itu secara global udah mulai masuk juga nih ke Indonesia dan, eee, kalau kita ngomongin trend kan pasti akan selalu berkembang terus ya dan, mungkin arahnya gak bisa terpre diprediksi, beda dengan kayak tadi yang Kakak bilang trend apa bukan trend, nilai soal kejujuran itu kan, eee, nilai yang universal nih, tapi kalau untuk nilai-nilai yang sifatnya ini dinamis, nah sebenarnya gimana sih Kak kalau menurut Kakak? Eee, sebenarnya gimana cara orang bisa menerapkan gaya hidup kekinian ini tanpa harus mengorbankan nilai-nilai yang mungkin dianggap orang yang berbeda kalangan itu penting juga gitu?
Iya. Mhm. Iya. Setuju. Mhm. Iya. Mhm. Oke baik, jadi sebetulnya gini ya, eee, tergantung dari siapa audiensnya yang melihat saat itu gitu contohnya misalnya, eee, masalah baju gitu ya, mungkin buat sebagian orang, eee, pake, eee, sesu eee, apa baju yang misalnya agak sedikit terbuka itu ada hal yang biasa sekarang ini gitu loh kan, nah, mungkin kalau, eee, di di lokasi atau di situasi yang misalnya nih ya, banyak orang-orang zaman dulunya gitu atau banyak orang tua gitu loh, mungkin pakaiannya harus disesuaikan gitu loh, yang lebih, eee, apa ya mungkin tidak menjadi perhatian orang banyak iya agak sedikit tertutup gitu loh, nah kalau misalnya ketemu sama orang-orang muda yang, eee, seumuran, nah ini beda lagi gitu sih, caranya seperti itu.
Mhm. Iya. <chuckles> Iya iya. Mmm. Lebih tertutup gitu ya. Oh oke. Wah tapi, benar juga sih yang Kakak bilang itu berarti, eee, harus tahu situasi dan kondisi juga ya dalam arti, eee, kapan harus berpakaian dengan sopan, dan mungkin kalaupun mau lebih kekinian gitu ya katakanlah, eee, mungkin bisa diatur dengan kalau misalnya memang kondisinya memungkinkan dan, eee, apa ya, menyesuaikan aja ya berarti dengan waktunya itu. Nah oke, nah terus nih, eee, kalau ngomong soal nilai gitu ya, kan sebenarnya, eee, nilai-nilai kekinian itu banyak dipengaruhi ya gak dipungkiri ya dari media sosial di mana kan, eee, banyak orang itu kan jadi mungkin bisa dibilang influencer yang mungkin mempengaruhi, eee, pandangan orang tetap tentang apa yang baik dan benar dan, eee, mungkin kadang ada yang positif ada yang negatif juga nih Kak. Kalau menurut Kakak sendiri sebenarnya gimana sih media sosial itu perannya, mempengaruhi gaya hidup sekarang ini?
Iya. Iya. betul, jad mhm. Mhm. Betul. Betul. Jadi gini, sebetulnya, eee, sesuatu hal yang baru itu bukan berarti, eee, menjadi nilai yang negatif ya gitu, jadi ini tergantung daripada kitanya gitu loh, bagaimana kita bisa belajar untuk memilah, eee, kira-kira mana value, atau nilai yang baik buat diri kita sendiri dan mana yang negatif gitu loh, dan, bukan berarti dengan memilah itu, eee, artinya kita menolak semua hal yang baru gitu loh karena kan, eee, tidak bisa dipungkiri ya teknologi dan trend itu memang adalah, sesuatu yang memang benar-benar, eee,, eee, bergeraknya secara dinamis dan cepat gitu. Itu sih Kak, mhm.
Betul. Mhm mhm. Mhm, bener. Ah, iya sih bener banget sih itu, eee, mungkin, eee, semua orang juga udah merasakan ya, apalagi kalau orang sering mengikuti perkembangan trend di media sosial mungkin kayak hari ini trendnya A besok trendnya udah B dan mungkin udah selalu berubah-ubah terus sampai udah nggak tau lagi ya itu trendnya seperti apa. Nah kalau menurut Kakak itu, eee, seberapa penting sih memilah tadi ya tadi kan ada mungkin trend yang positif ada yang, negatif, eee, dan gimana tuh cara menetapkan, eee, punya, eee, apa ya pandangan yang lebih bijak mungkin ya dalam menyikapi perubahan trend yang sangat cepat seperti itu?
Betul. Mhm. Mhm. Nah kalau menurut aku sih sebetulnya ini balik lagi ke keluarga ya Kak ya gitu karena apa? Karena keluarga itu adalah, eee, pondasi awal, eee, seseorang itu bisa memiliki value yang kuat gitu loh prinsip yang kuat, terhadap apa-apa yang menjadi pola pikir dia gitu loh, jadi, ketika si keluarga ini berhasil untuk membuat atau mendidik seseorang itu menjadi, seseorang yang berkarakter gitu ya, maka situasi apa pun dia akan mudah untuk, mmm, apa nama memfilter, memilah, dan juga menerapkannya secara bijak, sesuai dengan konteks yang dihadapi, gitu.
Oke. Mhm. Mmm. Oke oke berarti memang, eee, harus bijak dalam memilih dan, mmm, balik lagi ya tadi ke yang kata Kakak bilang itu ke melihat ke keluarga nih. Nah terus, eee, ngomong-ngomong soal keluarga nih kalau dari Kakak pribadi, eee, gimana sih Kakak menerapkan itu dengan mungkin, eee, keluarga Kakak yang mungkin entah dengan orang tua atau mungkin dengan, eee, anak-anak juga itu gimana sih Kak? Apakah, eee eee, gimana cara menerapkan misalnya ada perbedaan pendapat gitu mungkin, eee, Kakak punya pandangan tertentu mungkin anggota keluarga lain ini punya pandangan yang berbeda harusnya nggak gitu banget lah mungkin gak terlalu kaku atau mungkin harusnya lebih fleksibel, nah itu gimana sih Kak?
Iya. Mhm. Mhm. Iya jadi gini kan kalau di keluarga itu kan pasti ada nenek ya terus sama cucunya gitu kan nah, eee, saya itu betul nah saya itu berada di antara mereka gitu loh dan bagaimana saya bisa, eee, mentransfer apa yang sudah diajarkan oleh orang tua saya ke anak saya gitu kan, eee, intinya seperti itu untuk pendidikan gitu loh, nah ketika ada sesuatu hal yang menurut orang tua saya itu tidak sesuai dengan value, eee, keluarga gitu ya maka saya akan coba menjelaskan gitu loh dengan, secara bijak gitu loh, nah, eee, ke anak saya saya selalu menjelaskan bahwa, eee, semua yang diberikan oleh orang tua dinasihatkan orang tua itu, harus didengarkan dan harus dilihat kira-kira, eee, itu adalah bagus atau tidak gitu loh untuk diterapkan di dalam kehidupannya dia gitu loh tapi yang pertama dan utama adalah, jangan pernah, eee, membantah kepada orang tua itu sih supaya betul, heeh, jadi jangan alergi tuh kalau sekarang tuh alergi sama nasehat orang tua ya. <chuckles>
Mmm, bener bener, beda banget ya jauh. Mhm. Mmm, mhm. Oke sopan santun berarti ya paling nomor satu. <chuckles> <chuckles> Alergi ya sam sangking ini ya sangking nggak mau dengerin itu sampai dibilang alergi.
Iya gitu karena kadang kan kita gini ya kadang-kadang, "Wah tau apa sih ya ama kehidupan sekarang," gitu kan, tapi kan yang yang harus digarisbawahi dan yang pasti itu adalah, orang tua itu kan, eee, lebih dahulu ya mengalami hidup gitu loh jadi dia sudah tahu kira-kira, oh kalau ini akibatnya kalau kita mengerjakan A pasti akibatnya B gitu kalau B pasti C kan gitu jadi, itu sih yang harus digarisbawahi oleh anak-anak sekarang gitu.
Bener. Mhm. Ah, heeh. Oke itu setuju banget sih Kak kan, eee, ibaratnya tadi kan Kakak bilang, eee, semua aki eee, semua penyebab dan akibat kan pasti saling berkaitan ya dan mungkin, eee, bener yang Kakak bilang kalau orang tua itu kan udah lebih dulu nih ya terlepas dia bener atau salah, apa pun yang dia sampaikan ini tetap harus dihargai ini karena kan meskipun ya mungkin pandangannya nggak semuanya relevan ya dengan apa yang realita yang sekarang ini, eee, mungkin kayak mu eee, contohnya mungkin asumsi orang tua kan biasanya banyak anak kerjanya jadi dokter gitu kan jadi sukses gitu kan, nah tapi kan, eee, sebenarnya, eee, sekarang ini udah banyak banget gitu kan, eee, pekerjaan-pekerjaan yang bisa menunjang, eee, kehidupan gitu nah dan tadi Kakak juga, eee, menurut aku cukup menarik ya posisinya di mana Kakak ini, menjadi semacam jembatan gitu ya antara, eee, usia yang anak-anak dan yang usia, yang lebih tua atau kakek nenek gitu ya itu ada kesulitan tertentu enggak sih Kak ketika menengahi dua, eee, jembatan usia dua berbeda ini.
Mhm. Betul. Iya, mhm. Mhm. Iya. Mhm. Sebetulnya sih, eee, kalau dilihat kesulitan, eee, pasti ada ya, eee, karenakan komunikasi dua generasi ini pasti, beda banget gitu dan bagaimana caranya, eee, kita bisa mengkomunikasikan itu sesuai dengan, eee, level, artinya kalau ketika kita ngomong sama orang tua, itu pasti harus dengan lemah lembut gitu ya, eee, artinya benar-benar, eee, karena mereka kan lebih sensitif ya dibandingkan anak-anak gitu loh nah, kalau dengan anak-anak kalau kita bicara tentang prinsip itu memang bukan keras ya tapi tegas gitu loh, jadi kita harus, eee, bedakan artinya gini, ini hitam ini putih gitu loh karena, mereka kan dalam proses pencarian pencarian, eee, prinsip atau nilai diri gitu loh Kak, jadi di awal itu orang tua itu harus benar-benar, eee, tidak memberikan, eee, area abu-abu kepada anak gitu loh terutama untuk anak-anak balita atau anak-anak yang remaja gitu ya, jadi kalau, kita sudah tahu bahwa, eee, ini hitam ini putih gitu loh jadi mereka akan tau oh, tidak boleh mereka melanggar sedikit pun gitu loh, tapi memang ada batasan toleransi ketika mereka melakukan kesalahan
Mmm. Mhm. Mmm, mhm. Betul. Tegas. Bener. Mmm. Oke. Oke, mhm.
itu harus disesuaikan dengan kalimatnya harus disesuaikan dengan kondisi mereka gitu kan ya, jangan misalnya marahnya keterlaluan itu juga nggak bagus sih gitu.
Ah, oke. Ok oh tapi kalau ngomong-ngomong tadi kan, eee, Kakak bilang soal kesalahan ya misalnya, eee, ini misal kalau ketika anak melakukan kesalahan gimana sih cara Kakak itu menyampaikan pandangan Kakak dan memberitahu bahwa sebenarnya oh itu salah loh jangan diulangi atau mungkin, eee, gimana cara Kakak ngasih nasihatnya itu.
Mhm. Jadi gini, kaa pada dasarnya setiap orang itu kan nggak pernah mau ya, eee, di dalam posisi yang salah gitu loh, dan ketika mereka dalam posisi yang salah itu mereka pertama akan defensif dong gitu mem-protect diri sendiri gitu loh nah, yang harus dilakukan orang tua itu sebetulnya adalah, eee, jangan mengedepankan emosi gitu loh, karena, eee, kita harus membuat si anak ini, eee, sadar dulu gitu loh bahwa yang dilakukan itu salah dan itu harus keluar dari mulut mereka, gitu jangan kita yang, eee, men-judge mereka gitu loh jadi misalnya contohnya gini deh kalimatnya nih, eee, "Menurut Kakak," eee, "tadi perbuatan yang seperti itu bagaimana?" Gitu loh jadi
Wow. Mmm, oke. Mmm, oke. Mhm. Oh jadi kalau ditanya ya. <chuckles>
Iya <chuckles> jadi cara pandangnya mereka itu seperti apa terhadap kesalahan y yang mereka lakukan gitu loh nah, setelah mereka tahu bahwa ini salah gitu kan, baru kita masukkan value-value-nya gitu.
Mhm. Mmm, oke yah tapi itu menarik juga ya kan cara seperti itu jadi, eee, mungkin kalau orang, eee, pada umumnya mungkin ngomongnya ya udah ngasih tahu salahnya gini gini gini jadi kan, eee, ibaratnya itu kan keluar dari mulut, eee, si orang itu ya bukan dari si anak tapi ketika Kakak tanya nih ke si anak dan dia tuh jadi mikir atau mungkin jadi merefleksikan ya apa yang sedang telah dilakukan sebelumnya itu, eee, mungkin jadi bisa lebih gampang juga kali ya untuk pendekatannya.
Itu sih Kak. Mhm. Mhm. Betul. Mmm. Betul, karena gini sih Kak sebetulnya tanpa ngomong juga dia lihat ekspresi kita yang udah kecewa juga dia udah tahu tuh. Betul jadi nggak perlu panjang kalimatnya gitu kan, gitu, mhm.
<chuckles> Oh dah udah tau ya sebenarnya. Oke, iya sih benar ya mungkin, eee, kalau mungkin ngomongnya terlalu panjang yang ada bukan bukannya tertanam malah, eee, ke sana jadi negatif ya jadinya kan, eee, mungkin anak kalau tahu itu, mengasosiasikan hal tersebut dengan negatif kan justru malah nggak sampai tuh nilai-nilainya.
Iya. Betul. Iya setuju jadi ya itu tadi ya kita modern boleh, tapi prinsip value eee, nilai-nilai lama itu harus tetap kita jaga gitu sih Kak intinya. <chuckles>
Mhm. Oke oke dah kalau gitu makasih banyak loh Kak tapi itu tadi sharing-nya sangat keren dan inspiratif banget ya mungkin walaupun topiknya agak berat nih soal nilai tapi, menurut aku Kakak cukup bisa jadi panutan dan orang tua yang baik lah untuk ke depannya dan, ya bisa jadi contoh yang baik untuk anak Kakak juga, makasih banyak ya Kak udah sharing.
Mhm. Mhm. Wah makasih. Oke. Sama-sama terima kasih, sama-sama sampai ketemu lagi ya.
Iya sampai ketemu lagi juga.